آآ، باقول لك إيه؟ أنا كنت عايز أسألك كده، مثلًا لو في حد بيسمَع آآ، نوع موسيقى ومتعوِّد عليه، و وهو الموسيقى دوّة يعني موجود معاه على طول ما ما بيغيَّروش نوع الموسيقى وهو نِفْسُه يوسَّع ذوقه الموسيقي أو يغيَّر ال أو زي ما بيقولوا إيه ال الplaylist بتاعته الplaylist، يعني اللي هي ال قايمة الأغاني بتاعته، تنصحَه يبدَأ إزاي؟
بُص، هو أنا نصيحتي دايمًا لأي حد إن هو ما مات يعني ما تحْجرش على نفسك. في مثلًا ناس اللي هي بتلاقِيها كِبيرة في السن أو يعني مش من الجيل الجديد كده، لما ييجي مثلًا يسمَع حاجة زي المهرجانَات أو كده يقول لك: "لأ، إيه ده؟ إيه القرَف ده؟ إيه مش عارف؟" فبيبتدي يحُط آآ، يعني زي حاجِز أو حاجِز نفسي ما بينه وما بين النوع ده من الموسيقى، مع إن هو كل نوع بيبقى ليه ال المَزاج بتاعه. يعني أنتَ في الفَرَح مثلًا مش هتشغَّل أغاني كلاسيكية وتقعُد ترقُص عليها، في الفَرَح هتشغَّل أغاني شعبِي لأن هي بترقَّص الناس. لما تبقى، مثلًا بتلعَب game، أو أنتَ مثلًا لو بتلعَب رياضة مثلًا أو بتركَب موتوسيكلات، ف وأنتَ على الطريق بتحِب تسمَع مثلًا أغاني تحمَّسك مثلًا. آآ ف المهم آه ما تحْجرش على نفسك.
إمم. إمم، أيوه آه. آه. اهم. إمم. إمم. بالضبط. إمم. آه، آه يعني أنتَ عايز تقول إن ال إن لكل بالضبط كده، إن لكل إن لكل مثلًا آآ، مَقامٍ مَقال، يعني زي ما بيقولوا يعني أنا النهاردة أنا في فَرَح، النهاردة أنا أنا في في في حفلة، النهاردة أسمَع أن لازم أنوِّع مدارِك عشان أعرف أكتر. آه، صح.
أيوه، فهمتك. ما تحُطش حاجز نفسي، يعني ما تقولش: "لأ أنا مش هاسمَع مهرجانات، أنا مش هاسمَع Metal إيه الخَبط والتَرزيع ده، أنا مش هاسمَع Jazz، ده خلاص حاجة قديمة."، ما تحُطش حاجز واستمتع.
إمم. إمم. آه أنتَ عايزهُم مثلًا يسمَعوا كله، وفي الآخر يقرَّروا هُم هيرسُوا على إيه، مثلًا نوع أو 2 أو 3 من الموس
بالضبط، استمتع اس استمتع بكل حاجة، ومش لازم إن أنت تبقى ال الم النوع ده من الموسيقى أنت بتحِبه كله، عادي ممكن في أغنيتين، 3 أنت بتحِبهم، وبعد كده
صح. آه. آه يعني ما تطلَّعش روح الناقد اللي جوَّاك. <laughs> عايز تقول كده.
آه آه، ي <laughs> أيوه، يعني ت ت ت ت تستمتِع، سِيب نفسك. عارِف لما يقول لك: "سِيب نفسك والبحر هيرفَعك"؟ هو سِيب نفسك والموسيقى هترفَعك.
أيوه فهمتك. إمم. أيوه بالضبط، صح كده، بالضبط. هي الموسيقى فعلًا يعني تهذيب الروح. طيب، هل بتحِس مثلًا إن إن إن الناس القديمة يعني اللي هُم ال ال الفنا الناس القُدام هل نوع إن هُم ما بيغيّروش الموسيقى دوّة، مثلًا يقول لك: "أنا باسمع أم كلثوم وفريد الأطرش وكده."، هل مثلًا بت بتنصحهم يغيّروا للموسيقى هل نفس نوع الموسيقى مثلًا زي الclassic music أو ال مثلًا الموسيقى ال اللي فيها ال الشرقي أكتر، صح؟ والّا بت بتنصحهم يسمَعوا إيه؟
إمم. أيوه. بُصّ أنا أنصحهم إن هُم ي زي ما قُلت لك ي س سيب نَفسك، ما ت ما تحكمش إن أنا أنا باسمع أصل أنا باسمع عبد الحليم، فلمّا آجي أسمع هاسمع بقى هناك عندهم مين زي عبد الحليم، عندهم حد قديم مثلًا زي آآ، ب louis Armstrong أو حد من الناس الكلاسيكية هناك، لأ لمّا تيجي تسمع ما تسمع يعني عادي سيب نَفسك عادي، ممكن تسمع حد جديد مثلًا، تسمع حد زي Adele تسمع ممكن حتّى تغيّر ال يعني لو أنت ده تفضيلك ح سيب لنَفسك مساحة يعني أ يعني اس سيب نَفسك، حاول تستطعم الموسيقى نَفسها، تسمع كُلّ آلة لوحدها، تسمع الفر يعني ال الاختلافات بتاعة الأغنية، في بتلاقي أغنية مثلًا متغنّية مَرّة آآ، بصوت بس من غير موسيقى، في متغنّية بالطبلة بس في فمت مت ه يعني ما ما تقولش لأ أنا باسمع كلاسيكي في مصر فهاروح أسمع كلاسيكي في إنجلترا أو كده، سيب نَفسك.
امم، امم. امم. آه آه آه، فاهم، امم. امم. امم. بالضبط آه. امم. امم. امم. امم. آه. ه هو الواضح إن أنت فعلًا بتسمع بتسمع أنواع موسيقى كتيرة، وعندك يعني تنوُّع ما شاء الله. طيب قُل لي كده، أنت أفضل نوع موسيقى أنت بتحبه آآ، هو إيه؟ يعني وأفضل فنانين موسيقيين بتسمعهم هم مين؟ قُل لي كده الأول النوع ونبدأ بالنوع ويعني ترتبهم لي كده، آه.
بُصّ هو أنا مش هاقول لك ما تحطش حاجز نَفسي، فأنا عن عن نَفسي ما اقدرش أقول إن أنا في نوع معيّن باسمعه أكتر من نوع، بس يعني كانت بطبيعة حياتي إن أنا كنت في فترة كبيرة أنا كنت بالعب games وكده، فحتى الموسيقى في الgames لو أنت بتسمع يعني لو لعبت games قبل كده، بتلاقي الموسيقى أغلبيتها metal وrock وموسيقى صاخبة، موسيقى فيها جيتار عادي، موسيقى فيها drums فيعني بطبيعة الألعاب اللي أنا بالعبها دي حتى ساعات في ألعاب بتبقى ما فيهاش موسيقى مثلًا، فأنت بتشغل موسيقى وأنت بتلعبها لأنك اتعودت إنّك بتسمع موسيقى، آآ، بالعب برضو رياضات عنيفة، بالعب باحب أركب العجلة، فلمّا باركب العجلة باحب موسيقى تحمسني، باسمع برضو
امم. امم. امم. آه. امم. امم. امم. امم. آه. أنت عندك ت يعني عندك مواهب متنوعة يعني أو آه، آه، تمام.
آه آه، بالضبط، فلمّا باحبّ ف ف إنّما مش أنا مس يعني مش هو ده النوع يعني أنا أنا قاعد الصبح مثلًا باتفرّج على الشروق مش هاشغل metal، هاشغل فيروز، أنا ف رايح النيل مثلًا خارج آه، مش هاشغل أغاني شعبي في الفرح بالضبط، فلكُلّ مقام مقال زي ما أنت قُلت يعني ف
امم، آه بالضبط. آه، يا مزاجه. <laughs> آه، أيوه بالضبط. <laughs> آه بالض آه، طيّب مثلًا أقول لك حاجة، أنت أكيد ج هل مثلًا جرّبت قبل كده ال الحفلات أو التجربة الحية مثلًا، مسرح، موسيقى لايڤ جربتها قبل كده؟
آه، آه. جرّبتها يمكن 3، 4 مرّات كده بس مؤخرًا كده ما ما بقيتش أحب أروح أحضر، لإن حسّيت ال الquality ما بقيتش زي زمان القيمة مقابل السعر اللي أنت بتدفعه. زمان كان ال بيبقي لسّه فِرَق طالعة وفنانين طالعين وكده، فكان عادي أصلًا، وكان في حفلات بتبقى مجانية، إنّما دلوقتي بتلاقي ف
إمم. آه. آه بالضبط. ح حضرت حفلات لمين بقى قُل لي كده؟
بُص، أنا أول حفلة خالص حضرتها، كانت حفلة كده زي فولكلور شعبي كانت في بيت السيناري اللي في السيدة زينب ده زي قَصْر ثقافي كده. كان آآ في جايبين واحد يعني مُطرب اسمه الشيخ إمام محمود ده كان هو أو زين محمود معلش. هو زين محمود ده كان جايب معاه الفرقة مُطربين شباب بيكتشفهم كانت
إمم. آه. آه، آه. ده فَن التُراث بقى اللي هو الفَن القديم التُراث اللي هو يعني اللي هو معروف.
آآ و آه. يعني كان بس ب بألوان مختلفة. يعني مثلًا كان في حد بيغنّي نوبي، حد كان بيقول مونولوج، حد بيرقص رقص شرقي، حد مش عارف بالضبط آه، حاجات من التُراث المصري بتاعنا. فكانت تجربة جميلة جدًا. يعني هي ده حتّى اللي خلّتني بعد كده أحضر حفلات واللي وقّفت عشان ما لقيتش حاجة شبه اللي أنا حضرته قبل كده، واللي كان شدّني أصلاً للموضوع بتاع الحفلات ده.
إمم. إمم. إمم. تنوع ثقافي آه. إمم. إمم. إمم. إمم. آه. أنت أنت شكلك بتحب نوع الموسيقى العَميق اللي بيفكّرك بالتُراث وال والبلد وال والحاجات اللي هي فيها فَن حقيقي بقى مش مش الهزار يعني أنت شكلك كده يعني. آه. آه.
باحب باحب الأجواء، يعني باحب الأجواء. أنت في ال زي ما قُلت لك الصبح تشرب القهوة، تسمع فيروز. بالليل بتلعب جيمز، تسمع metal وrock. في الgym، تسمع موسيقى techno علشان تعلّي الأدرينالين عندك. ف فب ب باحب أسيب نفسي للموسيقى.
إمم، إمم. فبالضبط كده يعني. تنوّع موسيقى آه تنوّع الموسيقى مهم آه، على حسب المود بتاعك. المود اللي أنت داخله آه.
آه. بالضبط، بالضبط آه. ما أحجمش نفسي، فحتّى تلاقي عندي في القايمة بتاعة الأغاني مثلًا أو كده، هتلاقي عندي ممكن أكتر من 1000 أغنية، ومش وما فيش حاجة شبه التانية. ما فيش مثلًا مش هتلاقي في 100 أغنية ل لفنان واحد أو فرقة واحدة أو، أو. وحتّى الفنّانين اللي أنا باحبهم بيكونوا فنّانين برضه عندهم تنوّع. يعني مش فنّان مش زي عمرو دياب بيغنّي أغنية واحدة وهو بيكرّرها كل ألبوم بينزّل هو بيتكلّم عن الحب بس لأ، باحب اللي بيتكلّم على مواضيع مختلفة. أنا أنا باحب عمرو دياب، بس ما باسمعلوش في كل الأغاني لإن باحس كل الأغاني مش كل أغنية ليها الروح بتاعتها أو كده.
إمم، إمم. إمم. إمم، إمم، إمم. إمم. آه، آه. آه. صح. إمم. طيب، قُل لي كده يعني أنت أنت هل مثلًا جرّبت آآ حضرت حفلة و أو عرض مثلًا موسيقي وخلّاك تغيّر الموسيقى، يعني خلّاك تغيّر ذوقك في الموسيقى أو تسمع حاجة أ أقول لأ أنا من النهاردة هاسمع الموسيقى ديّة؟ يعني هل ن من النهاردة هاسمع الموسيقى ديّة بسبب الحفلة والجو دوّة، وغيّر ذوقك الموسيقي؟ حصل قبل كده معاك؟
آه طبعًا، بس هو برضو هو بيبقى يعني أنت بتبقى الحفلة أنت رايحها، أنت مش تروح حفلة أنت مش يعني زي ما قُلت لك أنا ما عنديش مشكلة، أنا باسمع أي موسيقى، إنما مثلًا في ناس صحابي آجي أقول له مثلًا في حفلة لمطرب مثلًا كلاسيكي، فيقول لي لأ يا عم كلاسيكي إيه؟ ده للناس العواجيز، ده مش عارف إيه، فال يعني لو حد سايب نَفسه إن هو بي بيسمع كُلّ حاجة، فآه يعني أنا مثلًا حضرت حفلة زي ما قولت لك، بتاعة اللي هي زين محمود، فبعد ما حضرت الحفلة، قعدت أسمع نَفس الأغاني، أكرّرها، وادّور عليها، وأسمعها من كذا مطرب، لأن هي أغاني من التراث، فكذا مطرب مغنّيها، والموضوع ده كان بيحصل لي بقى في كُلّ حفلة باحضرها يعني، لأن كان أكتر حاجة بتعجبني في الحفلات إن هي ال يعني حتى ده برضو من الأسباب إن أنا ما بقيتش أحضر حفلات دلوقتي، إن هو دلوقتي كلّه أغلبه الحاجات اللي هي بتبقى فيها ال التعديل بالكمبيوتر، والAuto Tune وكده، فبتلاقي المطرب بيطلع، بيشغّل الأغنية من على سماعة وهو بيتحرك بس، ف غير لمّا يبقى لمّا يبقى الفنان نَفسه اللي عامل الأغنية، فبتلاقي العرض ال ال اللي هو المباشر، بيبقى لأ ليه طعم مختلف، لأن الموسيقى بتبقى مختلفة شوية، ممكن مثلًا عازف الجيتار ده ما ما جاش النهاردة، فجاب ال واحد مختلف، فهو حطّ البصمة المختلفة بتاعته، فدي بتبقى حاجة جميلة جدًا، وبتغيّر طبعًا من ذوقك الموسيقي، وبتحاول بعد كده تدوّر على ال لو حد كان مسجِّل التسجيل بتاع الأغنية دي مثلًا النسخة اللي اتغنّت في الحفلة، تسمعها تاني فبتبقى حاجة جميلة طبعًا.
امم. امم. آه. امم، آه. امم. امم. امم. أيوه. امم. امم، امم. آه. عندك حق. امم. امم. امم. امم. امم، امم. أيوه فهمتك، بُصّ أنا أنا أنا طبعًا يعني عاجبني جدًا فكرة إن أنت عندك ما عندكش نوع موسيقى واحد، عندك متنوّع موسيقي، ده جميل أوي أوي أوي الصراحة. طيب قُل لي بقى، أنت ب بتوصل لكُلّ التنوّع الموسيقي ده إزاي، إيه بتستخدم إيه التطبيق، أو الأبليكيشن اللي بيخلّيك توصل لكُلّ الموسيقى ديّة؟ يعني تن تن تنصحني كده، إيه التطبيق معيّن تستخدمه، هو بتعتمد عليه، ما فيش أغنية ال تكون عايزها إلا امّا تخش تلاقيها عليه، يعني قُل لي كده، إيه نوع التطبيق اللي أنت بتستخدمه؟
بُص، هو أغلب التطبيقات اللي هي منتشرة دلوقتي واللي الناس بتستخدمها، زي Spotify وAnghami والحاجات دي، أنا باستخدمها، مش هاقول لك ما باستخدمهاش، لأن هي سهلة في الاستخدام جدًا، والاقتراحات بتاعتها بتبقى بتستخدم حاجات زي الذكاء الاصطناعي وكده. فأنت مثلًا أنت بتسمَع الأغنية دي أنت في الMood بتاع الأغنية دي، فبيروح لاحقك بأغنية بعدها ت تعلّي في الMood اللي أنت فيه دلوقتي. فهي ب ب برامج حلوة، بس عيبها إن ما تلاقيش بقى فيها التنوعات زي ما قُلت لك. أنت حضرت النهاردة حفلة فالفنان ده النهاردة غنّى، دخّل طبلة بلدي في الأغنية، فالأغنية بقت مختلفة شوية. فلأ مع الأسف التطبيقات دي Spotify وAnghami آه بتلاقي فيها نسخ، بس بتبقى نسخ اللي هي اتشهرت أوي أو كده. على عكس مثلًا الYouTube، وآآ، كان في Soundcloud بس أعتقد دلوقتي ما بقاش يعني بسبب حقوق النشر وكده. بس YouTube، الميزة في الYouTube إن هو بتقدر تلاقي عليه ال الأغنية بكذا إصدار، بكذا حاجة، وبتلاقي الإصدارات الأساسية. يعني لو حد بيس بيحب يسمع الإصدار الأساسي، اللي هو بتاع الأستوديو أو ال اللي نزل في الألبوم أو كده، يقدَر يلاقيه ج بسهولة على الYouTube. آآ، بالإضافة إلى إن هو برضه الYouTube برضه ذكي يعني بيستخدم الذكاء الاصطناعي والخوارزميات وكده، إن هو بتلاقي في الجنب كده وأنت بتسمَع الأغنية مطلع لك شوية أغاني مشابهة ليها أو كده. مش بنفس قوة الSpotify وAnghami والتطبيقات المختصة، لأن التطبيقات دي هي مختصة في حتة الأغاني بس. Youtube مختص في كذا حاجة.
اهم. آه. أيوه. فاهم فاهم، آه. إمم. آه. إمم. إمم. آه. أيوه. إمم. فاهم. إمم. إمم. إمم. إمم. أيوه فاهم. تمام، قل لي بقى طيب أنت أنت بتسمع بتسمع مثلًا بت سؤال يعني بُص هو سؤال بقي إيه عل غريب شوية هتستغربني. هل بترجع مثلًا تسمع تحن للراديو مثلًا؟ بتسمع تقول أنا نفسي أسمع أغنية من على الراديو أو من اسطوانة قديمة والا؟
إمم. اهم. آه والله يعني ممكن وأنت سايق كده تحِب تشغل الراديو، اللي هو زي ما بتشغل كده اللي هو التشغيل العشوائي في البرامج، اللي هو س سمعني الأغنية، وبيبقى ليها طعم سبحان الله. يعني شُوف الأغنية لما تسَمعها، يعني أنت ممكن تكون الأغنية عندك على القايمة بتاعتك وبتشغلها على طول، بس لما تيجي كده تلقيها شغّالة في الراديو أو تسمَعها في ال حد مشغّلها أو كده بيبقى ليها فالراديو ليه الأجواء بتاعته، وأنا زي ما قلت لك أنا باحب الأجواء جدًا، فهو الراديو
إمم. آه. إمم. آه. إمم. إمم، آه يعني يعني برضه ساعات بتحتاج كده إن أنت إيه تسمع أغنية مش بجودة عالية في صوت وَش خفيف كده في الرود الراديو مش نقي. زي اللي موجود اللي في الأصوات العادية ده بيغيّر لك المود يعني عايز تقول كده يعني؟
امم، لأ مش م مش قصة جودة لأ لأ، هو قصة ال زي ما قُلت لك الأجواء، اللي هو أنت الراديو بتلاقي م يعني ب بيبقى المواعيد مثلًا الصبح بتلاقيه بيشغّل أغاني هي ليها كده أجواء صباحية، بالليل بيشغّل أغاني ليها أجواء مسائية وتهييص وبتاع، فهي أجواء أكتر من لأ، أنا باحب يكون الصوت حلو، يعني حتى في دلوقتي بالذكاء الصناعي بيعملوا تعديل إن هُم بيعلّوا جودة الأغنية، فأنا مش ضد الموضوع ده لأ، أنا أحبه ما احبِّش إن هي الحاجات تكون بجودة سيئة يعني تضايقني أو كده.
آه. امم. امم. امم. آه يعني أنا بس أقصد يعني إن هي إيه، ده بيخلّيك ترجع للنوستالچيا مثلًا، آه أنا زمان كنّا بنسمع الموسيقى كده، فيعني أنا أقصد كده يعني، بس طالما أنت بتحب الموسيقى ال بالجودة العالية لأ طبعًا أكيد يعني ده ده كُلّ واحد وذوقه، طيّب قبل بقى قبل يعني أ أدّيك كده سؤال يعني يعني نهائي كده بقى عشان إيه، تفيدنا من خبرتك اللي ما شاء الله الواسعة الجميلة يعني، أنت لو في حد يعني دلوقتي ت صاحبك عايز يسمع آآ، نوع موسيقى معيّن ومش عارف يسمع إيه، هل بتنصحه مثلًا إزاي يعني يعرف ذوقه أو وينوّعه؟
امم. بُصّ هو لو عايز يسمع نوع بعينه يعني أنصحه إن هو يسمع، بيبقى في ناس كده يعني أقويا في المجال ده، يعني زي مثلًا أنت عايز تسمع دلوقتي آآ، أغاني عربي كلاسيكية، فأ أ أي حد هتقول له هيقول لك أم كلثوم وعبد الحليم، وهتلاقيهم الأغاني بتاعتهم حتى في ناس ممكن تلاقيهم ما بيسمعوش الكلاسيكية، بس هو في أغنية والّا أغنيتين لفيروز وعبد الحليم وأم كلثوم بتلاقي هو بيسمعهم، فيشوف يعني ف م م في الحاجات دي في ناس يقول لك لأ أنا ما احبِّش الحاجات اللي عليها دوشة عليها زحمة، لأ في الحاجات دي عادي يعني أنت أنت عايز تخش مجال جديد فأنت شوف إيه القوي فيه، شوف إيه اللي بيجيب مع الناس، لأن أكيد في سبب إن الناس بتحب في آه حاجات بتبقى ما لهاش سبب، بس يعني ابتدي بالحاجات القوية دي لحد ما يبقى عندك تفهم كده هو الفن ده مثلًا بيبقى آه فيه موسيقى كتير في أوله فلمّا تيجي تسمع أغنية تبقى متوقِّع اللي أنت هتسمعه، وبعد كده بقى لمّا تفهم الأجواء العامة بتاعة النوع ده تبتدي تستكشف أنت بقى هيكون عندك خبرة تساعدك يعني.
امم. امم. امم. امم، صح. امم، امم. امم. آه. امم. آه. امم. امم. فاهم، فاهم، فاهم. امم. آه، أنا بُصّ حبيت الصراحة فكرتك خالص إن الموسيقى دي يعني هي آآ، اكتشاف مش مش مش ذوق واحد، مش امتحان يعني، مش لازم اللي هو نسمع النوع اللي بنحبه، وحبيت تنوُّعك جدًا وب بُصّ، وحابب أشكرك على طاقتك في الحوار وخبرتك فادتني كتير جدًا، و ونتمنى نتقابل تاني.
العفو على إيه أكيد إن شاء الله.
مع السلامة.
الله يسلمك.